Das glaube ich auf jeden Fall, ne, mit der Marmalade, äh, kann man auf jeden Fall nix falsch machen, ne, weil wenn da jetzt 'ne Mamalade drauf ist, dann dann würde ich mir ja echt Gedanken darum machen, ne, seine eigene Mama zu essen, das ist echt komisch. <laughs> Was sagst du denn da? Um Gottes Willen. <laughs> Ja, Mann. Und wie haben so die anderen reagiert auf dein crazy stace? Also, gab's so Skeptiker?
Mhm. <chuckles> Genau, dann kann ja keine Papalade mehr darauf, ne? <laughs> <laughs> Ja, ja. Genau. Ja, total, also, einmal da war da war ich ne, da war ich in der in der Schule damals und da hatte ich mir so 'n so 'n leckeres Brot mit Käse und Mamalade gemacht und habe das mit ja, mal mitgenommen, habe das dann gegessen in 'ner Pause. Und dann kam die Lehrerin rein, hat mich an den Füßen genommen, hat mich aus'm Fenster geschmissen.
Mhm. Was? Ne, du erzählst mir doch 'n Kauz. Was was sagst 'n da? Die hat dich doch niemals an den Füßen genommen und rausgeschmissen.
<chuckles> Nein, wirklich. Doch, wir also, ich meine, wir waren im Erdgeschoss, ne? Das we ka das war jetzt vielleicht so 'n bisschen übertrieben erzählt, aber ja, sie hat mich wirklich an die Füße genommen, hat mich so kopfüber gehalten, mich geschüttet, bis dieses Brot aus meiner Hand gefallen ist und hat dann ja, ist einfach irgendwie wieder gegangen. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das wirklich sehr komisch.
Ne, irgendwie irgendwie glaube ich das nicht. Ist 'ne Geschichte aus'm Bilderbuch, vielleicht aus'm Film, äh, vielleicht aus „Lilo und Snitch“, ne, aber geg ge
Ne, ne, das ist mir wirklich passiert, ohne Scheiß.
Ne, dann war's auf jeden Fall keine Lehrerin, ne? Dann war's vielleicht, äh, keine Ahnung, ähm, d deine Mutter oder so, aber um Gottes Willen, welche Lehrerin macht 'n so was vor der gesamten Klasse?